يعني يمكن يكون الحاجة اللي عملتها آآ الفترة لأ الصراحة مش قادر إن أعمل حاجة. يعني باحاول أعمل وبافكّر بافكّر بافكّر مثلًا، بافكّر مثلًا إن أنا أبدأ إن أنا ألتزم مثلًا أو إن أنا أ أنزل أصلّي في الجامعة، بافكّر كده أرجع أقرا كت أ أقرا كُتب تاني واحدة، واحدة، بافكّر كده أقعد على اللاب توب بس ما أشتغلش، أسمع أي حاجة هادية.
يعني حتّى ما حاولتش، ما فيش أي مجهود؟ أوكي. هل الحاجات اللي زي دي الحاجات اللي زي القراية الكُتب أو حتّى إنّك تبدأ تَلتزم دينيًا، ده ساعدك قبل كده إنّك تخرُج من فترات شبيهة باللي أنت بتتكلّم عنّه دلوقتي ده؟
ساعدني، بس الصراحة كانت الفترات آآ يعني أخِف من كده بشوية. كانت الفترات قلي يعني خفيفة عن كده كانت بتتحل بسرعة، آآ فكنت باخرُج بسرعة، إنّما دلوقتي عايز أقول لك أنا تركيزي مش مخلّيني حتّى أنا أقدر أمسك كتاب. آآ الإرهاق الإرهاق الذهني اللي جوّايا والإرهاق عمومًا جو اللي جوّايا مخلّيني مش قادر إن أنا أقدر أتفرّج على مسلسل، أفتح فيلم ساعة ونُص حتّى قبل كده كنت ممكن ب مع فيلم كده مع عيالي أو مع أسرتي يعني، أبدأ كده على طول إن أنا آآ أرجع بسرعة أو إن أنا أتكلّم أو إن أنا آآ أ ألاقي نفسي رجعت، إنمّا لأ عايز أقول لك بيجيبوا أحد الأفلام وأقعد أتفرّج معاهم ولا كإنّي باتفرّج، 10 دقايق وأنام. برغم إن
أوكي. أم مفهوم. أها. لكن المرة دي الموضوع أصعب بكتير. فاهم. دماغك دماغك مش معاهم وتركيز تقريبًا مُنعدِم، صحيح؟
بالضبط يم بالضبط. وده طبعًا ده حصل نتيجة ممكن يكون نتيجة الفترة اللي فاتت. خدت فترة كده حوالي شهرين أو 3 وممكن عايز أقول لك ممكن تكون تزيد عن كده. يعني ممكن يكون 6 شهور منهم حوالي أول شهرين، 3 كانوا الload بتاعهم أخِف شوية، خدت مثلًا حوالي 3، 4 شهور load أو حِمل مش طبيعي. إن أنا آه، ف فَحْت ورَدْم بالضبط. بس عايز أقول لك قعدت اب كنت باروح من شُغل الموقع، أدخُل أقعد على اللاب توب اك وما يعتبر ما بانامش إلّا 3، 4 ساعات علشان أخلّص شُغل اللاب توب اللي م اللي ورايا وبعد كده أطلع أ أرجع تاني على الموقع الصبح وفي بعض الأحيان حتّى وأنا في الموقع، ممكن أفتح اللاب توب أكمّل شُغل <tsk> وأرجع تاني بعد كده يا دوب آكُل وقهوة وشاي وس وشاي وعلى المكتب والسناكس تيجي.
هو أكيد. أها. زي ما بيقولوا كده فحَْت ورَدْم. <chuckles> مفهوم. تمام.
ما كنتش بالعب كورة، ما كنتش باعمل أي حاجة، م من الحاجات حتّى اللي ك اللي كانت بتهوّن عليّا. إمم.
بُص، هو هو بمسار ال بمسار اليوم اللي أنت بتحكيه ده، طبيعي جدًا إنّك توصل للمرحلة اللي أنت بتقول فيها دي. خاصةً إن في ناس كتير بعد فترات ال التركيز والتعب الطويلة، بيحتاجوا زي ما بيقولوا كده استراحة محارب، فخلّيني أسأل لك هل أنت خدت استراحة المحارب دي والّا ما جاتش الفرصة؟